Ma, uhm, un pochino, secondo me, un pochino senz'altro, perché comunque ho fatto le superiori, ho fatto 5 anni di di di praticamente di economia aziendale alle superiori e sicuramente questo indubbiamente aiuta rispetto ad aver stu ehm, studiato al altro in questo campo qua chiaramente, ovviamente, poi in altre cose è diverso. Ehm, però diciamo che non è tutto quello, ecco. Non è solo tutto quello, senz'altro aiu aiuta, ma, mhmm, diciamo che, ehm, serve un pochino di, ehm, buon senso ecco, un pochino di, ehm, esperienza, saper anche, mhmm, insomma dare le giuste priorità eh, anche questo è molto importante perché c'è chi fondamentalmente s spende così in modo compulsivo, no, per molte cose molto e po e poi arrivi a non avere praticamente più nulla in molto, molto velocemente ecco. Ehm, mi ha aiutato anche moltissimo, no no figura mi ha aiutato moltissimo il fatto che essendo anche molto appassionato di viaggi, ho sempre, ehm, programmato, messo via in modo mirato, ho fatto determinate attività molto mirate, ehm, preso dei budget molto mirati, divisi, insomma ho cercato proprio di essere questo forse mi ha aiutato ancora di più, no, nell' organizzazione, nella mhmm, n nell'essere molto mirato da questo punto di vis
Okay. Certo. Ti aiuta, certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Io credo che dimmi perdonami. Okay. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Assolutamente. Ehm, devo dirti, per me è stato molto difficile quando sono andata a vivere, mhmm, con con mio marito, perché, ehm, era la mia esperienza vivendo comunque senza i miei genitori, ehm, è stato difficile riuscire a, uhm
Okay. Certo, certo.